जी, देखिए मैं ना फिलहाल एक दुविधा में हूँ मतलब आप कह सकते हैं सभी लड़कियों की ये दुविधा रहती है। तो मुझे ना समझ नहीं आता कि स्टाइलिश तो देखो हम सबको दिखना होता है, आजकल के ज़माने के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं, पर जब पैसे नहीं है आपके पास मतलब पैसे नहीं है का मतलब बजट कम हो और उसमें भी अगर आपको स्टाइलिश दिखना है, तो उसका क्या आसान तरीका रहेगा? मतलब मैं ना ऐसे पागल हो जाती हूँ, मेरे पास इतने कपडे हैं पर जब उनको स्टाइल करने की बारी आती है, या मैं देखती हूँ लोगों को कि ये तो इतने महँगे-महँगे कपड़े हैं मैं इनकी तरह स्टाइलिश कैसे बन पाऊँगी, इनकी तरह कपड़े कैसे पहन पाऊँगी? तो मुझे ना एक मन में अलग ही तरह की आप बोल सकते हो बेचैनी हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हो लड़कियों को कितनी परेशानी रहती है ये सब सोचने में। तो मेरा ना आधा दिन मतलब यही खराब हो जाता है कि कल मैं क्या पहन के जाऊँगी? वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो अ, अगर मैंने ये वाला डालना है तो मेरे पास ये चीज़ है नहीं है और कभी-कभी जब मैं देखती हूँ उसको खरीदने का, जैसे किसी से इन्फ्लुएंस हो के किसी से प्रभावित होके मुझे भी यही चीज़ चाहिए, तो जब मैं उसका प्राइस देखती हूँ ना जब मैं उसका रकम देखती हूँ, मुझे ना बहुत मतलब अ, दे नहीं पाती मैं, होता है ना जितना आपका बजट है उसी के हिसाब से आप चल सकते हो। तो मुझे आप कुछ ऐसे सुझाव सुझाइए, कि कम बजट में भी स्टाइलिश कैसे दिख सकते हैं?
जी। ठीक है। ठीक है। जी, बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ और आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए, मैं आपकी सहायता कर पाऊँ, इसके लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो मुझे आपसे जाननी होंगी। तो अगर आप सहज महसूस कर रही हों, तो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपका मासिक बजट कितना होता है आम तौर पर, कपड़ों के लिए?
अ, देखिए, अगर मैं आपको अपने वेतन के बारे में बताऊँ ना, मेरी मासिक वेतन में आ जाता है, कम से कम 30,000 के आसपास में ये तनख्वाह है। और इसमें ना, मैंने मतलब विभाजित किया हुआ है कि किस हिसाब से मुझे अपनी तनख्वाह को बाँटना है। कुछ चीज़ें हैं, जिसको मैं नहीं छोड़ सकती, हर मन्थ, हर महीने देनी ही पड़ती है। है ना? अगर मैं नॉर्मल बात बतुँदा बताऊँ ना आपको, वैसे मैं 2-3 हज़ार तक ले ही लेती हूँ आम तौर पे, कपड़े अ, 2-3 हज़ार के। पर ऐसे में ना, मैंने कभी बैठ के, अलग से विचार-विपक्ष करके, ऐसे नहीं मैंने देखा कि मुझे अलग से एक बजट बनाना चाहिए कपड़ों के लिए, और हाँ, ये आपने वैसे बिल्कुल सही बिंदु अ, मुझसे पूछा है। पर अ, ये हो सकता है कि मुझे एक बजट बनाना चाहिए, क्योंकि इसके चक्कर में ना कई बार मैं ज़्यादा भी अ, खर्च कर देती हूँ पैसे, कि ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है मुझे। तो वो एक सीमा नहीं है मेरे ऊपर, एक नियंत्रण नहीं लगा पाती कि कितने पैसे मुझे 1 महीने में मतलब खर्च करने है कपड़ों के ऊपर। फिलहाल अगर मैं बजट की बात करूँ, तो सच में मैंने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। पर अभी मुझे लगता है, शायद करना चाहिए और अगर आपको एक अ, अनुमान दूँ कि मेरे महीने के कितने उड़ जाते हैं पैसे, तो 3-4 हज़ार तो उड़ ही जाते हैं हर महीने कपड़ों में।
ठीक है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं आपकी ये जो व्यथा है, ये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 अभी किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? आप कैज़ुअल पहनते हैं या फिर कहीं न कहीं फ़ॉर्मल पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं?
जी। अ, देखिए, मैं जैसे कि नौकरी पर जाती हूँ तो मुझे कैज़ुअल कपड़े भी लेने होते हैं क्योंकि दफ़्तर में डाल के नहीं जा सकते नॉ नॉर्मल सॉरी फ़ॉर्मल लेने होते हैं मुझे माफ कीजिएगा। फ़ॉर्मल कपड़े लेने होते हैं क्योंकि कैज़ुअल्स अ, मतलब रोज़ाना नहीं डाल सकते। कभी-कभार आप डाल सकते हो, उसमें वैसे कोई मनाही नहीं है, पर वो अच्छा नहीं लगता खुद को। तो आप लगा सकते हो सोमवार से लेके अ, शुक्रवार तक तो मुझे फ़ॉर्मल्स में ही रहना पड़ता है। रही बात कैज़ुअल्स की तो जब वो सप्ताह अंत होता है या मेरा अवकाश होता है तो मैं स अ, कैज़ुअल भी डालती हूँ और अगर आप बाकी अगर मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊँ ना तो मुझे वेस्टर्न कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ और रही बात अ, कोई एक एक अ, आपको बताऊँ केंद्रित जिनको मैं ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, वो हैं जैसे कोरियन वाले अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं। तो उनके थोड़े-से मैं ज़्यादा अब पहनने लग गई हूँ, पर आप बोल सकते हो मतलब अ, मैं इंडियन भी पहनती हूँ। तो कुल मिला के हर तरीके का कपड़ा पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एक तरीके का कपड़ा ही पहनना पसंद है। हाँ, जिस तरह का अवसर है, जिस तरह का माहौल है, उसी के हिसाब से मैं देखती हूँ कि क्या मुझे पहनना है, पर मेरा मेन यही रहता है हमेशा कि स्टाइलिश ज़रूर लगूँ मैं।
ठीक है। ठीक है। जी। बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ आपकी चुनौती, और आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप ऑनलाइन स्टोर से ज़्यादा खरीदती हैं, या फिर कहीं न कहीं सामने-सामने जाके ज़्यादा खरीदारी करती हैं?
अ, जी, अभी अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूँ ना, तो ऑनलाइन शायद मेरे से ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, ऑनलाइन मैं ज़्यादा खरीदारी कर लेती हूँ, जैसे कुछ भी देखा, आप समझ सकते हो ना, जैसे आप सोशल मीडिया खोल रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कोई आपको आ गई एकदम से ऐड, आपको पसंद आया, फटाफट से उसको एड करके मँगवा लिया। तो ये मुझे समझ में आता है कि ये बहुत बुरी आदत है, पर हाँ, वो एक आप बोल सकते हो ना, आराम मिल चुका है कि घर पे बैठे इतनी सारी जब आपको चीज़ों का विकल्प आ जाता है आँखों के सामने, तो आप बाहर जाना इतना अ, मतलब मान्य नहीं समझते उसको, है ना? तो मान्य नहीं देते। इसी प्रकार मैं ज़्यादा तो ऑनलाइन ही खरीदारी करती हूँ। ऑनलाइन ही आप सो सोच सकते हैं। पर कभी-कभी ऐसे जैसे दोस्तों के साथ बाहर गए, या फिर अ, घूमने-फिरने बाहर निकल गए, परिवार वालों के साथ ऐसे ही मॉल में चले गए, तो कभी-कभी वहाँ से भी हो जाती है, स्टोर से भी हो जाती है। पर ज़्यादा अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेरी ज़्यादा खरीदारी ऑनलाइन के माध्यम से हो जाती है।
जी। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, मैं काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ कि आप कहीं न कहीं ऑनलाइन से ज़्यादा श खरीदारी करना पसंद करती हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, आपके पास पहले से क्या-क्या कुछ बेसिक आइटम्स हैं?
अ, देखिए अगर मैं बेसिक आइटम्स की आपको बताऊँ ना, तो जो तो देखिए रोज़मर्रा की जिंदगी में काम आते ही हैं। जैसे मैंने बोला, मैं दफ़्तर जाती हूँ ज़्यादा, है ना? तो उसके हिसाब से मेरे पास शर्ट्स, टी-शर्ट्स, वो जो नॉर्मल अ, पैंट्स होती हैं जो अ, जाती हैं इन लोगों इन इन दोनों चीज़ों के साथ, तो वो पैंट्स हो गईं। और अगर मैं दू दूसरे तरीके की बात करूँ तो अ, कभी-कभी जो मतलब ब्लेज़र वगैरह डालना पड़ जाता है जैसे कुछ मीटिंग हो जाए या कुछ हो जाए। तो ज़्यादा आप बोल सकते हो, मेरे पास फॉर्मल में तो अच्छी खासी है वेराइटी, पर कैजुअल्स की अगर बात करूँ तो मेरे पास इतना नहीं है। ज़्यादा मैं टी शर्ट्स अ, मतलब स फ्री साइज़ टी-शर्ट्स पहनना पसंद करती हूँ। तो इसके हिसाब से मतलब कुल मिलकर मेरे पास हैं। फॉर्मल्स के हिसाब से मेरे पास विकल्प हैं, पर उनको ना पैयर नहीं करना आता, आप समझ पा रहे हो ना मुझे, मुझे उन्हें स्टाइल नहीं करना आता। और बा रही बात कि बेसिक चीज़ों की, बेसिक चीज़ों में मैंने आपको बताया टी-शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, फिर उसके अलावा अ, अलग-अलग चीज़ें भी हैं, कार्गो वगैरह ये सब, पर हाँ, ज़्यादा यही हैं। और अगर मैं रंग वगैरह की बात करूँ, तो रंग मेरे पास हर हर प्रकार के हैं। मतलब जो-जो चाहिए होते हैं रोज़ाना डालने के लिए, तो उस-उस हिसाब से मेरे पास सब कुछ है वैसे।
ठीक है। जी। जी, बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं काफ़ी हद तक आपकी बात को समझ चुका हूँ। बस आप एक आखिरी बात मुझे बताएँ थोड़े-से कम शब्दों में, कि अभी आप क्या चाहती हैं कि किस प्रकार के कपड़े हों आपके पास?
देखिए, प्रकार तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे हर प्रकार के कपड़े पहनना पसंद है, मौके और अवसर के हिसाब से। तो चाहती हूँ मैं, हर प्रकार के मेरे पास कपड़े हों और अगर आपको मैं सच्चाई से बताऊँ, तो मेरे पास हैं भी हैं काफ़ी ज़्यादा। पर मुझे ना उनको स्टाइल करना नहीं आता कि कौन-सी पैंट्स के साथ कौन-सी शर्ट या टी-शर्ट जाएगी। उसके साथ कौन-सा पुल ओवर जाएगा साथ में। तो ये सब स अ, चीज़ें समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा चुनौती मतलब महसूस होती है। तो अ, और सच में बताऊँ, तो मेरा ना काफ़ी ज़्यादा समय भी इसमें बर्बाद हो जाता है, यही सब चीज़ें देखने में। तो मैं चाहती हूँ सस्ते में मैं कैसे अपने स्टाइल को, आप बोल सकते हो, व्यवस्थित करके रख सकती हूँ?
जी। जी बिल्कुल, देखिए, मैं कहीं न कहीं आप ये जो छोटी-सी चुनौती महसूस कर रही हैं, वो मैं समझ पा रहा हूँ और आप निश्चिंत रहें। मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा, आपकी आपने जो है आपको कहीं न कहीं स्टाइल करना नहीं आता है कपड़ों को। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये ये चाहूँगा कि आप जो हैं बेसिक कपड़े खरीदें, जो कहीं न कहीं मिलाने योग्य हों। आप अगर कोई शर्ट खरीद रही हैं, उदाहरण के तौर पे, तो आप उसके ऊपर के जो कोट होते हैं, वो ऐसे खरीदें, 4 अ, अगली अगले 4-5 कोट आप जब भी खरीदें कि ऐ तो ऐसे खरीदें कि उस शर्ट पे आ जाएँ। और जब भी कोई आप को कोट खरीद रही हैं, तो आप ध्यान दें कि आप अगली जो भी 4-5 शर्टें खरीद रही हैं, वो सभी उस कोट पे आ जाएँ। तो अगर ऐसा होगा कि आपका आपकी कोई भी शर्ट आपके किसी भी कोट के साथ चली जा रही है, उदाहरण के तौर पे, तो फिर आपको पहली बात तो सोचने में भी कम समय आपका ज़ाया होगा और दूसरी बात, आपको आसानी से मिलाने योग्य कपड़े रोज़
जी। हुँ।
मिल जाया करेंगे। इसके साथ-साथ देखिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि कपड़े तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन सस्ते में कहीं न कहीं स्टाइल देने वाली एक्सेसरीज वगैरह और जूते वगैरह, वो अपनी जगह होती हैं। तो आप कहीं न कहीं अलग-अलग प्रकार के जूते खरीदें और अलग-अलग एक्सेसरीज खरीदें। कभी किसी कपड़े के साथ कोई एक्सेसरी आप पहन के जाएँ और कभी क किसी कपड़े के साथ कोई जूता आप पहन के जाएँ। इससे भी आप कहीं न कहीं अ, एक बजट में स्टाइलिश दिख सकती हैं। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप आ हर किसी के एरिया में एक ऐसी बाज़ार ज़रूर होती है जहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं, आप एक तो वहाँ जाके देखें कि वहाँ पे आपको क्या मिल पा रहा है। और दूसरा आप कहीं न कहीं ये ऑनलाइन वेबसाइट्स जो होती हैं, ऑनलाइन ऐप्स वगैरह होती हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, इन सब पे ना जब भी कोई कपड़ा आप खरीदने जाएँ, तो एक बार तो आपस में तुलना कर लें कि किसमें सस्ता मिल रहा है, और जिस पे सस्ता मिल रहा हो, आप कहीं न कहीं उसी से लेना पसंद किया करें। और साथ में लगातार आप कहीं न कहीं ऑनलाइन तुलना करना तो अपनी जगह है, लेकिन द ऑनलाइन देखतीं भी रहा करें, मैंने कहीं न कहीं यही पाया है कि मीशो पे काफ़ी सही रेट पे कपड़े मिल जाते हैं। इसके साथ-साथ देखिए, कहीं न कहीं मैं आपसे ये चाहूँगा कि कपड़ों की फ़िट वगैरह क्या आ रही है, कितने इंच अ अगर होता है तो कहीं न कहीं आप सबसे ज़्यादा सहज महसूस करती हैं, उसका साइज़। तो व चीज़ आप कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, और अग्स ख़ासकर जब आप ऑनलाइन कहीं न कहीं मँगा रही हैं।
जी। जी। जी। जी।
तो इन सब चीज़ों को पहले से पढ़ लें, नहीं तो फिर आ कई बार सामान को हमें वापस करना पड़ता है, इससे हमारा भी नुकसान होता है समय का, और सामने वाले का भी नुकसान होता है पैसों का। तो देखिए, कहीं न कहीं ये जो बातें मैंने आपको बताईं हैं, मैं आशा करता हूँ, आपकी मदद करेंगी ये बातें और आप कहीं न कहीं अ, ये जो बजट में आप स्टाइलिश देखना चाह रही हैं, वो आप कहीं न कहीं कर पाएँगी।
जी, जी, बिल्कुल। मुझे आपकी सलाह सच में बहुत ज़्यादा मददगार लगी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसे आप लोग अ, मतलब अ, उनकी तुलना कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, अलग अलग ऐप्स पे। पर हाँ, बिल्कुल, मैं मीशो, मिंत्रा, ये सब चीज़ें अब आगे से ध्यान में रखूँगी प कभी भी कोई खरीदारी करने से पहले। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी सलाह के लिए और आपके समय के लिए भी।
कोई बात नहीं, आपको जब भी मुझसे स कोई भी सहायता चाहिए हो, आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं यहीं पे हूँ।